อะไรอย่างเงี้ย ผมก็ต้องหยุด สต็อป เพื่อให้หนังมันหยุดไปก่อน แล้วเราก็ไปเข้าให้เรียบร้อย แล้วก็มานั่งดู หรือว่าถ้าเกิดผมจะหิวข้าว หรือกินขนมอะ ผมไม่สามารถทำไปด้วย แล้วก็ดูหนังไปด้วยได้ เพราะว่า ไม่รู้สิ ผมรู้สึกว่า เวลาเราดูหนังอะ เราต้องแบบตั้งใจ
ย้อน อ๋อ อา แยก อา เราต้องจ้อง เราต้องจดจ่อ อา
ใช่ เพราะว่าในอดีตอะ ผมเคยดูหนังที่มันค่อนข้างซับซ้อน แล้วก็เข้าใจยากอะคุณ ถ้าเกิดว่าเราตั้ง
ค่ะ อ๋อ พวกหนังที่ แบบ warp ไป warp มา อะไรแบบย้อนด้วย ใช่ไหมคะ? อ๋อ ใช่ ๆ จะมี <chuckles> ประเภทนี้อยู่
ใช่ ๆ ถ้าเราไม่ตั้งใจดู เราจะงงว่า เฮ้ย ที่มาที่ไปมันมายังไง แล้วเราต้องมาเสียเวลาดูรอบ 2 คุณ อืม ผมเลยจำมาว่า จะต้องตั้งใจดูในแต่แรก ถ้าเกิดว่าไม่ว่าง ก็ไม่ต้องดู หรือ สต็อป ไปก่อน อืม ประมาณนี้คุณ แล้วของคุณเหรอ เป็น เป็นไงบ้างเหรอ?
ค่ะ <clears throat> <chuckles> ตั้งใจดู อืม อา อืม ก็เหมือนกันค่ะ แต่ว่าถ้าจะแบบ ปกติอะ จะดูไปเล่นโทรศัพท์บ้าง อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเป็นหนังไทย แต่ถ้าเป็นพวกซีรีส์เกาหลี ซีรีส์ที่เป็นพากย์ที่ หนังอัง ภาษาอังกฤษอะค่ะ ที่เป็นแบบไม่มีพากย์ไทยอันเนี้ย ต ต้องตั้งใจดูเหมือนกัน เพราะว่า ถ้าเผลอแบบแวบไป แค่ช่วงขณะอย่างเงี้ย เราจะแบบตามไม่ทันเรื่องแล้ว เราก็ต้องแบบถอย ๆ มาดูเหมือนกันนะคะว่า เอ๊ย เมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะ? อะไรอย่างเงี้ย ต้องอ่าน อ่านซับ อ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ครับ อ๋อ ครับ อา ครับ อา ครับ ใช่เลย ๆ ใช่เลย อืม ใช่ ใช่เลยครับผม ก็เห็นด้วยเลย อ่า แล้วก็ผมจะถามคุณว่า เอ่อ เคยแชร์หนัง หรือเพลง เออ ขออภัยครับ เคยแชร์หนังเรื่องนี้ กับใครบ้างไหม? อ่า แล้วก็ เอ่อ เพื่อน ๆ คนที่แชร์อะ เขามีความทรงจำแบบเดียวกับคุณบ้างไหมครับผม? อา คำถามยากไปไหมเอ่ย <chuckles> เออ
ใช่ค่ะ อืม ค่ะ <chuckles> อ๋อ ถ้าเป็นหนังเรื่องนี้ไหมคะ? หรือว่าเป็นแบบเรื่องอื่น? อ๋อ ถ้าเรื่องเนี้ยจะถามใคร เขาก็ แต่ว่าเพื่อนยังไม่เคย ยังไม่ได้ดูกันเลย เพื่อนรอบตัวที่ทำงาน ใช่ ใช่ ๆ เขาบอกว่า ยังไม่ดู แต่เขาก็ดูสปอยล์จากใน TikTok ในอะไรอย่างเงี้ย เขาก็แบบพอคุยกันได้อยู่ ใช่ เขาก็เลย เขาก็ดูแล้วว่า เออ มันก็สนุก แบบ <tsk> น่าดูดีนะ อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวถ้ามีเวลา เดี๋ยวเขาจะแบบมาไล่ดู เพราะว่ามันตั้ง 7 ตอน เขาเลยแบบ กุ แล้วคือแบบว่าเว้นช่วง แล้วจะไม่สนุก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาเลยแบบว่า อยากจะ อยากดูยาว ๆ รวดเดียวเลย
เรื่อง เรื่องนี้ก็ได้ครับ เรื่องนี้ก็ได้ อา อ้าวเหรอ แสดงว่าไม่มีเวลา อืม ใช่ มีเยอะมาก ๆ เลย อืม อา ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม

ใช่ แต่ว่าถ้าในเรื่องเนี้ย อาจจะชอบ แบบว่าในตัวเสี่ยวหยู ก็คือมีความเป็นผู้นำสูงเหมือนกัน ที่ในแบบเรื่องเงิน เรื่องอะไรอย่างเงี้ย คิดว่าสันติดูเป็นคนแบบทุ่มเลย คิดอะไรก็ทำเลย แต่ว่ายังดีที่คอยมีแบบว่าเสี่ยวหยูคอยเบรกเรื่องเงิน เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีความแบบช่วย
อา อา ครับ อืม ใช่ ใช่ครับ อืม ครับ ใช่ ๆ ๆ อืม ถ้าไม่มีเซ ถ้าไม่มีเซลส์อยู่ ผมว่าไม่รอดคุณ
ล้มเหรอ? <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ เหมือนกัน
เผลอ ๆ ไอ้ช่วงแคมเพนที่เขาแข่งเพื่อเป็น พาร์ตเนอร์ กับ Lazada ไอ้ ไอ้ ก็คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่า ไอ้ Molly อะ ในหนังอะมัน คือ Lazada ใช่ไหมครับ ที่เป็นโลโก้สีม่วง ใช่ ใช่เลย เออ ผมตลกอะ เออ เขาน่าจะแบบว่าทำชื่อคล้าย ๆ ไปเลย อันนี้เปลี่ยนเป็น Molly ไปเลยครับ เออ
อืม ค่ะ Molly ใช่ค่ะ สีเหมือนกันนะ ใช่ <chuckles> ใช่ ฮ Molly อา แต่สีคือแบบเราเดาออกเลยว่า เอ๊ะ คืออะไร ท ข เจ้านี้? <chuckles>
ใช่ ๆ แต่ผมแบบเกลียด เกลียดหน้าพิธีกร Molly มาก ๆ เลย ตอนที่ไอ้เนี่ย เขาแข่งกันส่งแก้วอะคุณ ว่าเจ้าไหนแก้ว แก้ว แก้ว แก้ว แก้วแตกอะ โอ้โฮ หน้าเขาแบบน่าหยิกหน้ามาก คือแบบ
<laughs> แก้ว อ๋อ ค่ะ <laughs> ใช่ แต่ว่าตลกตอนที่สันติเขาไปถามว่า "แล้วแก้ว ค เอ๊ย นะ แล้วกล่องของผมไปไหนครับ?" อะไรอย่างเงี้ย ที่น้องกุ้ง น้องกุ้งเอาของมาส่ง <chuckles> อันนั้นก็คือแบบ
คือกวนแบบ เออ อา ครับ ใช่ ๆ เออ ผม เขาก็บอกว่าอะไรนะ อ เออ "ฉัน อันนี้ฉันจะต้องถามคุณ หรือคุณต้องถามดิฉันคะ?" เออ
หลง <chuckles> ใช่ ใช่เลย <chuckles> อันนั้นก็คือ อืม ตอกหน้าอยู่เหมือนกันค่ะ แรงอยู่ค่ะ
คือมันแสบอยู่ คือแบบเป็นคนหน้ายิ้ม ทำแบบหน้ายิ้มแย้มอะ เหมือน 2 หน้า แต่แบบว่าในการกระทำอะ มีความกวนอยู่ สำหรับพิธีกร Molly <chuckles> เออ
ใช่ ใช่ พิธีกรใช่ไหมคะ? นึกว่าเจ้าของเลย อ๋อ <chuckles>
ใช่ ๆ น่าจะพิธีกรนะ ถ้าเกิดว่าผมแบบ ไม่ ไม่รู้เหมือนกัน แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เจ้าของ อืม เจ้าของน่าจะแบบแก่กว่านี้
อ๋อ ค่ะ ใช่ ดูการพูดแบบ อา พูดแรงอยู่ แบบว่า อ้าว ทั้ง ๆ ที่แบบ แทนที่จะตอบเขาไปดี ๆ ว่า "อ๋อ เดี๋ยวแบบ ยังมาไม่ถึง" หรืออะไรอย่างงี้ แบบว่า ใช่ มีการถามย้อนกลับมา เป็นเราเราก็จะสะดุ้งนิดหนึ่งแล้ว <chuckles>
อา ๆ ใช่ อาจจะแบบว่า ใช่ อาจจะแบบว่าในเรื่องจริงอะอาจจะถามดีก็ได้ แต่ พ ในหนังอะ ผู้กำกับอาจจะแต่งให้ตัวละครตัวเนี้ยมีความเปรี้ยวนิด นิดหนึ่งคุณ เพื่อให้หนังมันแบบมีรสชาติ <chuckles> เออ
นี่ อ อ๋อ แล้วปกติเวลาดูหนัง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบว่ามีแบบทำอะไรไปด้วยไหมคะ? แบบว่าทำ ทานข้าว? หรือว่าปกติจะดูอย่างเดียวเลย? ใช่
ครับ ดูหนังเหรอครับ? อ๋อ ถ้าเป็นการดูหนังของผม ผมจะค่อนข้างที่จะสมาธิสั้นคุณ ความที่ผมเป็นสมาธิสั้นเนี่ยมันทำให้ผม เวลาไปเข้าห้องน้ำ
อือ ค่ะ